Kaya nakakalungkot.
Kumbaga ano, nag-aaral, naglalaro, ayan. Mga crush-crush lang, pero
Oo.
pero hindi aabot sa ganun.
Kaya nga. Pero alam mo na naano ako, na-realize ko na ano, oo nga 'no, tama yung sinabi mo kanina tungkol dun sa may mga nagpapakilala na wala pa silang asawa, ganyan. Kasi ang daming isyung ganyan lalo na sa mga sikat na content creator ngayon kung updated ka, di ba?
Totoo. Ah, mm, sino ba? Oo, oo. Totoo. Oo, may mga gano'n talaga.
Tapos Oo. Tapos kung ano naman, kung sa mga normal na tao naman, halimbawa na lang sa dating app. Ano, kasi nga dahil sa online lang kayo nagkakilala parang nawawala wala na yung love. Parang ano, ang low ng ang baba ng commitment, di ba?
Mm. Mm. Totoo. Kasi hindi niyo muna kinikilala yung isa't isa. Kumbaga nag-jump na kayo sa pagiging mag-jowa na agad, di ba?
Di ba? Kaya nga, eh. Nakaka nakakalungkot naman kung gayun. Dati nga yung mga kababaihan talagang hinaharana pa, eh, 'no. <laughs>
Ay, oo. Pero di ko na yun naabutan. Wala na masyadong nanghaharana nun.
Oo, siyempre naman. Pero isipin mo yun, ang ganda pa rin nung ganun o kaya yung may nag-aabot sa'yo ng bulaklak o kaya ng love letter, di ba?
Ah, oo. Totoo naman yun. Pero maganda lang yung harana kapag magaling din kumanta, siyempre. Eh, pa'no kung gusto mangharana nung lalaki ta's di naman marunong kumanta, pa'no yun? <laughs> Eh, pa'no kung hindi rin?
Ngayon Ay syempre naman. <laughs> Oo. Sayaw na lang siya. <laughs> Ayun lang. 'Wag na, a oo. Daanin niya na lang sa bulaklak at tsokolate 'yan 'pag ganyan.
Oh, magsulat na lang siya ng love letter 'no? <laughs> Tama, tama, tama. Ayun. Pero ano 'no, ah
Ano?

Ah, paggamit ng tama, medyo mahirap 'yun 'no kasi, hmm, may mga time din na, kapag ako gumagamit ng mga gadget hindi rin tama. Eh, hindi tama yung oras, yung oras usually, pero yung hindi tama na nanloloko parang hindi naman. So siguro disiplina lang talaga, disiplina sa oras, sa tamang paggamit, ganiyan, ayun. Ikaw ba may ano bang mabibigay mong tips din?
Oo. Ano. Hmm. Ah. Oo. Oo. Ay, ang ganda niyan, maganda yan. Oo. Ah, siguro sa'kin ayun, tama yung sinabi mo na dapat magbigay ka ng oras na dis yung disiplinahin mo yung sarili mo kaya bigyan mo ng oras yung s para sa sa bahay niyo, sa sarili mo, di ba? Magbigay ka ng oras na wala kang gadgets na hahawakan para makapag-focus ka sa mga tao sa paligid mo para alam mo yun, yung ugnayan niyo sa isa't isa hindi masira, di ba? Ah, siguro, ah, ito rin yung problema lalong-lalo na sa mga kabataan ay sa mga lola at lolo rin natin yung over posting, yung oversharing ng pribadong buhay, di ba?
M Mhm. Tama, mm. Mm, tama. Ah, oo, oo, totoo.
Kasi parang lantad na lantad ka na sa iba, eh.
Kasi naiinvade na lahat, mm.
Oo, yun. Ayun lang sa'kin. <chuckles> Uy, salamat sa ano, ah, sa dahil sinakyan mo 'tong trip kong 'to.
Totoo. M hmm. Ay walang problema, wala rin naman akong ginagawa kaya keri lang.
Oo, naku, napakadami kong natutuhan mula sa'yo.
Ako din naman, maraming salamat sa oras mo, makapag-usap ulit tayo sa susunod 'no.
Sana, oo. Ah, sana makapag-usap ulit tayo, kaso sige, mag-scroll nalang muna ulit ako. Salamat, ingat.
S Sige, ba-bye, paalam.